Hm.
Oder wenn, dann ganz oder gar nicht.
Paar Monate nicht. Also, ich ich könnte das jetzt im Sommer vielleicht mal probieren, dass wir die ganzen Sommerferien nutzen und, äh, dort mal 'n ganzen Monat hinziehen. Das wäre möglich. Also, der Freund, äh, den ich dort habe, der hat auch 'n riesengroßes Haus, ne, ist also, richtig also, wie man sich das vorstellt, so mitten in den Bergen, richtig schön. Und der hat dann auch gemeint: „Ja, da ihr könnt so lange bleiben, wie ihr möchtet und dann, äh, kommst du einfach mal her und schaust dich hier mal um.“ Und vielleicht, äh, mache ich das auch erst mal so d so, dass mein Sohn auch erst mal sieht, wie's dort ist, ne, dass er da 'n Eindruck bekommt von. Das wäre wahrscheinlich auch erst mal 'ne gute Sache.
Ja. Ja, das, äh, hört sich, glaube ich, nach'm echt guten Plan an. Dann hättest du auch quasi so 'ne kleinere Probephase, wo du vielleicht für dich noch 'n bisschen mehr erkunden kannst, ähm, ob es was für dich ist und auch gleichzeitig Urlaub. Da scheint mir ja, ja 2 Fliege mit einer Klappe zu schlagen.
Ja, genau.

Die würden höchstwahrscheinlich nicht mitkommen. Also, ich habe das Ganze mal angesprochen. Angefangen hat's, also, ähm, im Sommer. Da bin ich bei Freunden gewesen in der Schweiz und, äh, die haben mir dann halt gesagt: „Mensch, komm doch her und, äh, finanziell sieht's für dich hier besser aus und du magst dieses Land doch sowieso und gehst gerne wandern und so weiter und, äh, warum machst du das nicht einfach?“ Und, äh, ich habe dort könnte dort auch 'n Job bekommen, ne, von einem dieser Freunde. Ja, und jetzt ist halt, äh, schon längerem äh, das Ding auf dem Tisch, dass wir dort hingehen, ne, Nägel mit Köpfen machen.
Gut, ähm, wäre das denn für dich generell in Ordnung zu sagen, dass du da ohne deine Töchter hingehst? Also, könntest du das verkraften?
Hm, es würde mir sicherlich schwerfallen, ne? Ne Mama, äh, fällt's immer schwer, ihre Kinder loszulassen, aber irgendwann muss man auch mal loslassen. Das ist klar und, äh, zum anderen war ja sowieso schon die Überlegung bei meiner großen Tochter, dass sie, äh, nächstes Jahr ausziehen wird. Es ist, so, ja.
Achso, okay. Also, unabwendbar eigentlich. Ähm, das ist jetzt in der nächsten Zeit früher oder später so oder so passiert, dass man sich etwas von den Töchtern trennen muss.
Genau. Genau, genau, und jetzt hat die Kleinste gesagt: „Na Mensch, da kann ich doch mitziehen zu meiner Schwester“, ne? Und das fand ich ganz toll die Idee, weil 1. mal, ähm, äh, studieren und und machen sie die Ausbildung in der gleichen Stadt und 2. haben sie sich dann auch gegenseitig, ne? Also, das gibt mir auch noch mal so 'n so 'n Sicherheitsgefühl, dass sie so aufeinander achten, wenn mal irgendwas ist. Ja, das